Ờ, mới ban đầu là bắt tay vào là cũng háo hức này, không biết là nó thành hình thành dạng thì nó sẽ như thế nào này. Đó. Thế xong rồi trong quá trình tô là, kiểu, cứ cắm ca cắm cúi thôi ấy, kiểu, trời ơi, kiểu, quên cả ăn luôn ấy. Mình hiểu mình tô có những cái bức nó to ấy, mình quên cả ăn luôn ấy mà mình tô d Ừ.
Vậy luôn á hả? <chuckles> Có bị đói bụng gì hông? <sniffs>
Không thấy đói luôn ấy, nhưng mà, kiểu, bạn mình nó cứ bảo là ăn đi không thì, kiểu, tẹo nữa, ờ, không có c quán nào nó bán đồ ăn cho mà ăn đâu ấy, thế là lại phải, à, gi mua đồ ăn ship đến quán để mình ăn nè. Xong rồi, kiểu, cũng tranh thủ ăn một xíu thôi, xong rồi vẽ tiếp. Ôi, nó kéo dài lâu lắm ấy, không phải là là, kiểu, 1, 2 tiếng đâu mà nó có thể lên đến 5, 6 tiếng luôn ấy. Đó. Ừ, cái bức hơi to, đấy.
<chuckles> Ờ, đúng rồi. Ủa, vậy luôn á hả? Dữ nha! Tức là hăng say liên tục 5, 6 tiếng luôn! Gọi là quên ăn đúng nghĩa luôn ha! <laughs>
Ừm, ừm, ừm. Thật ấy, quên ăn đúng nghĩa luôn mà. Xong rồi, kiểu, mà thời gian nó trôi nhanh lắm ấy, mình thấy thời gian nó trôi siêu nhanh luôn. Ừm, thậm chí thì có những lần mà mình không mình tô đến, a, lúc ấy là 9:00 tối rồi, mà quán người ta đóng cửa ấy, xong rồi <laughs> xong rồi mình vẫn chưa tô xong. Ừ, thế là mình cũng phải bảo là "Quán ơi, cho mình để nhờ cái tác phẩm ở đây được không? Để mai mình qua mình tô tiếp ấy." Đó, thì quán người ta cũng rất là vui vẻ, người ta cũng đồng ý, xong người người ta cũng bảo là, ừm, ừm, "Vâng, thế thì mai chị cứ quay lại đây tô tiếp" ấy, ừ, "Không cần phải tính thêm tiền đâu" ấy. Đó, tức kiểu như là, mình đã trả tiền cái
Ừm. Rồi phải làm sao? Ừm. Đúng rồi đâu ai nỡ từ chối cái người hăng say đam mê, đúng hông? <laughs>
<laughs> Chắc là, kiểu, cũng nhiều người, ờ, không thể nào tô kịp được nên là người ta cũng sẽ quay lại lần 2 <laughs> cho nên là quán người ta cũng hiểu. <laughs>
Ừm. Nhưng mà với cái sự hăng mê săng sai, đam mê đó của bạn rồi bạn tô liên tù liên tù tì sáu năm, 6 tiếng rồi quên ăn hoặc ăn ít á thì bạn thấy cơ thể bạn có mệt hay không, hay là vì, ờ, đam mê bá quá rồi bạn quên mệt luôn?